En fait, des fois, j'ai un petit peu du mal à faire, hem, le distinguo entre, heu, bah, la vie réelle et et la vie en ligne, hein, tout simplement. Heu, parce que du coup depuis l'époque où je me suis inscrite donc heu, sur TikTok, heu, et que je suis devenue donc créatrice de contenu, hem, des fois je me rends compte qu'en fait la bah, la vie en ligne n'a absolument mais rien à voir avec la vie réelle, quoi. Sauf que des fois il y a une, hem, une frontière que je franchis où, en fait, je je mélange les 2 et heu, c la vie en ligne se transpose sur ma vie réelle, ce qui fait que je reste dans mes pensées en ruminant sur des choses de la vie en ligne qui, du coup, en fait, affectent ma vie réelle et ça, du coup, j'aime pas du tout. Parce que, par exemple, heu, le côté esthétique de la vie en ligne n'a rien à voir avec le l'esthétique, heu, de la vie réelle. Heu, la vie réelle, heu, c'est, hem, déjà, tu as tu as des budgets limités, tu as tu as, heu, des finances limitées, tu as un travail qui t'apporte certaines choses que d'autres n'ont pas et cetera donc heu, moi, dans mon cas, en tout cas, je ne peux pas avoir la même esthétique que je vois en ligne et hem, et c'est vrai que, des fois, il faut que je maintienne cette cohérence, en fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vois des suggestions, heu, à gogo de l'algorithme qui me montre 36 000 personnes qui ont une vie, heu, esthétiquement parlant, incroyable, que c'est transposable sur 8 000 000 000 d'êtres humains.
Ouais. Mmh. Ah. Mmh. Ouais. Bien sûr. Mmh. Mmh. Ouais. Bien sûr, ouais, ouais, non mais c'est vrai que c'est, heu, c'est assez, heu, fascinant en fait, heu, voilà, là, de comparer un petit peu, heu enfin voilà et puis l'impact que ça peut avoir, heu, sur les personnes. Toi, quelle quelle sorte de contenu en fait, heu, tu tu partages ou tu crées, heu, c'est donc sur, heu, TikTok?
Alors moi du coup, le contenu que je partage, c'est un contenu donc qui est, heu, spirituel et c'est vrai que dès l'instant où, hem, donc par rapport à ma croyance, hein, et donc, heu, dès l'instant où en fait, j'ai commencé à partager ça, donc j'ai eu forcément des suggestions de l'algorithme qui m'a poussé à regarder d'autres types de compte en fait, heu, qui faisaient la même chose. Ce qui fait que, j'étais tellement absorbée par ce côté un peu digitalisé de la vie, qu'en fait, ce côté aussi, hem, facile, beau, simple de de de la vie en ligne, faisait que je pensais que c'était aussi ce qu'on vivait dans la vie réelle, quoi. À un moment donné, je me suis dit: «Mais, comment ils font ces gens pour avoir une vie aussi simple? Aussi, heu, bien faite? Heu, enfin, à transmettre leurs messages comme ils veulent et tout, est-ce que tous les jours c'est aussi bien fait pour eux?» Et hem, donc ce qui faisait que j'essayais d'atteindre un idéal, heu, dans ma vie réelle pour atteindre la meilleure vie en ligne. Enfin vraiment c c'était absolument, ahurissant quoi, enfin, je me suis dit: «Mais là là, va falloir se détacher de ce monde-là, parce que c'est pas du tout ce que je vois dans la vie réelle. Je vois que beaucoup de gens, heu, réussissent tout comme beaucoup de gens galèrent» et c'est ça la normalité, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux.
D'accord. Oui. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh. Oui. Bien sûr. Oui, oui et puis en plus, heu, enfin même, hem, <tsk> comment dire, même des gens qui galèrent en fait peuvent, heu, créer un contenu, heu, en ligne qui a l'air, heu, d'être, heu heu, enfin voilà, q d'être, heu, dans l'abondance, dans la joie, dans une vie fantastique et hem, derrière tout ça, il y a une vraie vie, il y a une vraie personne, heu, avec des hauts, des bas, heu, enfin, et et c'est ça qu'au voilà les les gens, heu, je pense se font, hem, assez influencer ou même, heu, c'est pas comme si c'était faux complètement mais c'est juste une facette, en fait, de la vie des gens et heu et c'est vrai que ça peut même créer je pense de de la dépression pour les personnes qui se disent: «Ah bah, voilà tous ces gens qui ont l'air d'avoir des vies super, heu et moi ma vie vraiment c'est, heu, c'est rien, enfin c'est c'est vraiment compliqué à côté de ça». Donc heu, c'est, heu, quand même quelque chose, oui, heu, qui peut impacter les gens de manière assez, heu, importante. Et heu et c'est vrai que c'est pas c'est pas la même chose, quoi, heu, ouais. Et toi, du coup, hem, comment tu arrives à équilibrer un petit peu, heu, tout ça, heu, entre justement ta vie en ligne et heu, ta vie réelle?
Bah, malheureusement, hem, alors que pourtant j'aime trop, en fait, être sur les réseaux sociaux tout ça et hem et partager des choses dessus, heu, bah, je me suis retrouvée à devoir couper, heu, pendant un temps, heu, des réseaux parce que je me suis rendue compte que ça affectait, heu, mon quotidien et qu'il y avait plus de cohérence, entre ce que je vivais et ce que j'avais en ligne, parce qu'à une époque, en fait, je faisais des lives TikTok, heu, les gens m'idéalisaient. Ça j'avais compris que les gens déjà, ils étaient ultra manipulables. Et en plus de ça, hem, en fait, ils ont une image de toi, hem, qui est complètement mais, heu heu, décalée de de de de ce que tu peux être dans la vraie vie. Et hem, enfin, m ce que moi j'appelle la vraie vie, du coup, parce que c'est pas une vie en ligne. Et hem et du coup, c'est vrai que, heu, même ça, j'essayais de me conformer, heu, à cette image qu'ils avaient de moi. Ce qui fait qu'il y avait aucune cohérence entre la moi, heu, que connaissent mes parents, que connaissent mon entourage. Heu, même une fois, une amie que j'ai rencontrée justement, heu, à travers TikTok et et que j'ai vue dans la réell dans la vrie heu, «dans la vraie vie», entre guillemets. Bah, hem, elle m'a dit, heu: «Mais c'est fou parce que même ta voix, en fait, elle est pas du tout, heu, la même que quand on l'écoute, heu, sur, heu, les réseaux sociaux». Donc hem, il y a il y a aussi cette, heu, cette frontière, en fait, finalement et et ce fossé entre la personne que je suis, hem, dans la réalité et la personne que je suis, heu, en ligne. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est de maintenir, celle que je suis, dans la vraie vie et celle que je suis en ligne. Et je pense que ça, j'avais pas réussi à le faire. Aujourd'hui c'est quelque chose que dans lequel j'essaie de me lancer. Mais c'est pas simple en fait.
Mouais. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord et hem, mais du coup, heu, ouais, non, mais c'est super intéressant parce que tu as vraiment fait une grande exploration en fait, heu, voilà de de, hem, de ce nouveau enfin, de ces nouvelles opportunités, heu, digitales, quelque part, parce qu'il y a peut-être, heu, voilà, une possibilité d'épanouissement, quelque part, heu, et de et de créativité aussi surtout, heu, finalement comme, heu, comme projet. Heu et pourquoi tu dis que c'est un peu plus compliqué en fait, heu, d'essayer d'être plus authentique d'être plus, heu, toi-même dans tes partages, heu, en ligne?
Parce que, hem, en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse, parce qu'une personnalité qui arrive donc, heu, sur, hem, sur TikTok ou p sur n'importe quel, heu, réseau social. Hem, en général, heu, les gens ils sont pas complètement eux-mêmes parce qu'on voit pas, par exemple, heu, la colère d'une personne à moins que ce sroit ce soit, heu, cari caricatural, enfin, par exemple, les les téléréalités, ce genre de choses et tout mais on ne voit pas par exemple, hem, des, hem, des vraies tristesses quoi, c'est c'est rare en fait de voir des vraies tristesses. En général, c'est des tristesses qui sont utilisées pour promouvoir quelque chose derrière ou des trucs comme ça, enfin, en fait, c'est là, en tout cas c'était la sensation que j'ai parce que je suis d depuis longtemps sur les réseaux et hem et quand je regarde, j'ai l'impression que c'est dur d'être complètement authentique, parce que quand tu l'es vraiment, hem, on va dire que, hem, les gens ils te jugent davantage que quand tu as ce truc de, quand même, tu montres une vie que les autres veulent atteindre plus que, hem, une vie, hem, qui leur ressemble tous les jours et en fait, qui ne les aident pas vraiment et ça, c'est un truc que j'ai compris et qui fait mal, vraiment, littéralement, qui fait mal parce que, hem, tu pourras jamais être complètement toi-même sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est la conclusion que j'en ai eu et du coup, c'est pour ça que je trouve ça dur de maintenir une cohérence entre la vie réelle et la vie en ligne, pour le moment.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais, bien sûr mais je comprends, hein, ce que tu ressens et heu, un peu la frustration finalement, heu, voilà, de pas pouvoir, heu, ben, m ouais, de pas pouvoir, heu, être, heu, comme tu es dans la vraie vie, heu, mais en fait, heu, en en digital. Heu, ce qui se passe c'est quoi que tu fasses finalement, heu, il y a la possibilité je pense d'être critiquée, c'est ça aussi la critique est très facile, heu, les gens sont derrière un écran donc heu, et heu, tu vois même si tu arrivais à être authentique à partager tes moments de joie, de tristesse et cetera, heu, finalement il y aurait toujours des gens pour dire: «Ah bah, tu utilises, heu, voilà, la tristesse, heu, pour que les gens te regardent», heu, je pense que c'est très difficile finalement, heu, de faire quelque chose, heu, qui plaira à à tout le monde. Il y aura toujours forcément et ça, ça doit être aussi dur finalement dans dans cette identité, heu, digitale, heu, de gérer des critiques un peu des des personnes parce qu'il doit toujours y en avoir, non?
Ben oui c'est ça! Heu, bon, moi pour le moment, j'en ai pas vécu parce que je me suis jamais vraiment montrée et c'est pour ça que, mmh, c'est un travail que je suis en train de faire actuellement, c'est, hem, de travailler mon mon état d'esprit et hem, de me solidifier pour justement, heu, accepter les futures donc heu heu, critiques que j'aurai, parce que je souhaite, justement, atteindre ce niveau, hem, d'authenticité. Que je n'ai jamais eu en fait sur les réseaux sociaux, parce que je l'avais en live Tik Tok mais quand même il manquait toujours quelque chose parce que, hem, il fallait quand même essayer de, ouais, de se conformer, heu, finalement à l'idée que se faisaient, heu, les gens de moi, donc hem, oui, je donnais des petits prémices de certaines choses et ça faisait rire les gens, mais hem, j'avais l'impression que je pouvais pas aller plus loin parce que j'avais quand même peur de ce qu'on pouvait me dire, quoi donc heu, c'est c'est ça a toujours été un petit peu, j'avance un peu mais je freine quand même mais j'avance un peu mais je freine quand même, donc ça, c'est un truc que je suis en train de travailler et heu, et je pense que c'est ça qui va m'aider à maintenir un peu plus de cohérence entre, heu, bah, ma vie actuelle et heu, la vie que je veux mener sur les réseaux sociaux au fur et à mesure du temps.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais, mais je comprends tout à fait. En tout cas, heu, ben, c'est super intéressant et c'est super fascinant et heu, moi j'entends que vraiment c'est quelque chose, heu, dans quoi tu tu t'es épanouie ou tu t'es presque épanouie et que tu veux, heu, bah, re explorer, en fait, cette expérience mais d'une manière qui sera plus, heu, voilà, en adéquation avec ta personnalité et en tes valeurs, en fait.
Oui, en fait, je m'étais épanouie au départ, mais hem, ça a fini en burn-out des réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai ce recul, un petit peu, maintenant qui arrive au fur et à mesure du temps. Même si c'est toujours pas fini et j'ai toujours pas repris, heu heu, comme, heu, comme je l'aurais voulu. Parce que j'arrive toujours pas à poster en fait, heu, sur les réseaux et hem, et c'est pour ça que je cherche, en fait, à essayer de maintenir cette cohérence donc heu, entre les 2 vies. Parce que, justement, c'est ça qui fera que je m'épanouirais réellement, vu que j'ai pas ressenti finalement, heu, quelque chose de très florissant, heu, sur le long terme, en fait.
Ah ouais! Ouais. Mmh. Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, je suis désolée, ouais que ça c'est ça ait fini en burn-out. Heu, là ça a l'air quand même d'aller, heu, d'aller mieux donc heu, je te souhaite que cette, heu, nouvelle exploration, bah, se passe, heu, le mieux possible pour toi.
Bah, merci de m'avoir écoutée et et j'espère aussi, heu, avoir une suite, heu, plus favorable, en tout cas.